Hallo, ich, äh, komme zu dir, weil ich mir Hilfe erhoffe, und zwar, ähm, hm, habe ich kein Durchhaltevermögen. Also, ich habe, äh, Pläne, aber ich ziehe die irgendwie nicht richtig durch, zum Beispiel Sport.
Mhm. Mhm.
Ähm, ich mache das 'ne Weile und dann plötzlich höre ich auf. Und, äh, wenn ich erst mal drin bin, mache ich das auch wirklich konsequent, vielleicht auch 'n bisschen zu übertrieben, ich weiß nicht. Vielleicht finde ich auch nicht die richtige Balance und vielleicht höre ich auch deswegen auf, weil ich dann einfach übertreibe. Also, keine Ahnung, ähm, man sollte ja irgendwie 2, dreimal die Woche trainieren und ich mache dann einfach jeden Tag, aber dann passiert irgendwas. Ich bin krank zum Beispiel, ich kriege 'ne Blasenentzündung oder 'n Schnupfen, dann setze ich natürlich aus. Und danach mache ich nicht weiter. Dann mache ich vielleicht 'n halbes Jahr nicht weiter und dann fange ich wieder von vorne an, dann wieder dieses Extreme und dann passiert wieder irgendwas und dann höre ich wieder auf. Aber ich, hm ich, hm, bin eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich n das konsequent durchziehen würde.
Mhm. Hm. Mhm, also, wenn du so 'ne Regelmäßigkeit mehr da drin hättest, war, ne, das eine durchziehen, aber wird mehr so 'ne so 'ne Regelmäßigkeit. Okay. Und, ähm, jetzt sagtest du grade, es ist halt teilweise so, dass du da so 'ne extrem Phase hast, wo du das dann wirklich so 7 Tage die Woche jeden Tag bist du da, äh, wirklich dran und dann wirst du irgendwie krank, irgendwas kommt dazwischen, dann fällst du aus und dann, wenn du ausfällst, dann fehlt dir halt wieder die Motivation und dann brauchst du 'ne gewisse Zeit, um diese Motivation irgendwie wieder aufzubauen und dann geht das Spiel von vorne los. Ähm, seit wann ist das denn so? Ist das jetzt so ist das in dem letzten Jahr für dich so passiert? Ist das seit 2, 3 Jahren so? Wie würdest du das, äh, versuchen, einzugrenzen?
Ja. Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich schon immer, und diese Phase, in der ich das viel mache, ist dann halt auch so, ähm, wenn ich dann einen Tag nicht trainieren kann, dann habe ich voll das schlechte Gewissen und fühle mich schlecht. Aber ich kann dann vielleicht zum Beispiel nicht trainieren, weil ich an dem Tag reise. Ja, also, das ist halt einfach nicht möglich, kann ja wohl schlecht ah, na gut, ich könnte natürlich schon, wenn wenn mir die Meinung anderer Menschen egal wäre, könnte ich einfach am Flughafen Sit-ups machen und, äh, ja, aber das macht man ja nicht, ne? Und, also, diese dieses Extreme auch, ne, so bei mir ist das wirklich so, hm, zum Beispiel habe ich mich hm, früher während meiner Schulzeit habe ich an Spendenläufen teilgenommen. Ähm, und andere sagen dann zum Beispiel: „Ja, ich werde einen 10 km Lauf, äh, machen. Dafür trainiere ich jetzt erst mal 4 Wochen”, ne? Ich fange erst mal an, 1 km zu laufen, 2 km zu laufen, und ich bin so jemand, ich weiß, ich nehme an diesem Spendenlauf mit äh, teil, denn da der ist 10 km lang und ich fange direkt mit 10 km an. Also, ich laufe diese 10 km, ich habe dann ein paar Tage Muskelkater und wenn der Muskelkater wieder weg ist, laufe ich wieder 10 km. Und dann, ähm, je weniger Muskelkater ich habe, ne weil beim 2. Mal 10 km laufen ist es schon mal weniger und dann laufe ich halt bis zu diesem Spendenlauf bin ich damals dann auch tatsächlich immer täglich diese 10 km gelaufen. Ich habe mir dann auch vernünftige Schuhe geholt und alles, ich war dann halt auch vorbereitet und, ähm, ja, ich habe das dann auch gemacht. Irgendwann später habe ich halt aufgehört mit Laufen, weil ich halt rumgezogen bin, und da, wo ich jetzt wohne, ist das mit dem Laufen nicht so. Dann war ich so mehr so in Richtung Kraftsport, das habe ich auch durchgezogen: Kraftsport und HIIT. Ja, dann kamen halt so Phasen, wie gesagt, dann kam irgendwas dazwischen oder 'ne schlechte Nachricht, dann war ich deprimiert und so. Ja, jetzt ist halt mein Plan, was ich schon lange Zeit machen möchte, i äh, Pilates.
Okay. Mhm. Hm. Mhm. Mhm, mhm. <chuckles> Ja. Ja, verständlich. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, wow. <chuckles> Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Aber dieses Pilates ist halt auch kostenintensiv. Das, was ich mir ausgesucht habe, dieses Studio, da kostet 'ne Stunde 90 €, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dort anfange gut, das mache ich jetzt natürlich nicht täglich, das wird die, äh, Trainerin auch gar nicht erlauben. Aber ich habe halt die Angst, dass ich mir jetzt zum Beispiel halt so 'ne Zehnerkarte kaufe oder, weiß nicht, 'ne Zwanzigerkarte oder dort 'n Abo abschließe und dann auch aufhöre und dann komme ich dort auch nicht mehr so einfach raus. Weil weil sich den Kraftsport zu Hause mit Hanteln, das äh, wen interessiert das, ob ich das weitermache, ne, aber hier ist halt auch Geld involviert und ich brauche trotzdem die Motivation, das langfristig durchzuziehen.
Hm. Oh, wow. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, ja, das ist total verständlich. Ähm, also, erst mal danke, dass du das alles mit mir so geteilt hast. Ich habe da aber ganz, ganz interessante Sachen rausgehört. Ähm, an allererster Stelle würde ich dich fragen wollen, ähm: „Würdest du dich selber als geduldigen Menschen einschätzen?”
Schwierig. Also, ich weiß, dass man manchmal geduldig sein muss, aber am liebsten, wenn irgendwie zum Beispiel Probleme auftauchen, würde ich das sofort klären. Wenn ein Brief vom Finanzamt kommt, dann ist meine nächste Handlung Telefonhörer. Problematisch, wenn der Brief am Freitag kommt
Mhm. Mhm. Ja.
und das schon zu hat oder ja, oder irgend 'n Postpaket verschwindet am Freitag und dann, äh <sighs> das ja, also, ich bin eher ungeduldig, ja.
Mhm. Mhm. Mhm, ich frage dich deswegen, weil du hast mir das grade zum Beispiel mit dem mit, äh, dem dem 10 km Lauf gesagt, ne, und da hast du halt gesagt: „Du fängst halt nicht in kleineren Schritten an, sondern du fängst direkt mit 10 an”, ne? Deswegen, das hat sich für mich in dem Fall so angehört, so, dass du nicht die Geduld hast, das langsam aufzubauen, sondern du fängst einfach direkt ganz oben an, in der Hoffnung, dass du ganz oben bleibst, ne? So also, so so hat sich das für mich angehört, deswegen habe ich dich, ähm, danach gefragt und, ähm, auch, sage ich mal, mit dem Sport, den du, sage ich mal weil es ist im Endeffekt so 'n bisschen du machst so Intervallsport, wenn man das, sage ich mal, so beschreiben kann, ne? Du hast ein Interva Intervall, wo du sagst: „Da bist du so voll motiviert, dann machst du das total viel, und dann geht das halt wieder runter und dann geht's wieder hoch und dann geht's wieder runter”, ne? Es ist immer sehr von einem Extremen ins andere. Ähm, wie schaut denn deine wöchentliche Zeit aus, ne, dass du jetzt sagen könntest: „Ich hätte so und so viel Zeit in der Woche, ähm, um Sport mitzumachen?“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich jede Menge Zeit und ich kann meine Zeit halt frei einteilen, also, ich äh, wann wann ich arbeite tatsächlich, ist egal. Also, ich bin selbstständig, wann ich arbeite, ist tatsächlich egal, ähm, ich kann morgens, Mittag, abends, nachts arbeiten, deswegen rein theoretisch kann ich jederzeit, äh, diesen Sport machen. Ich mache ihn aber zurzeit nicht, weil ich irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, zurzeit bin ich faul, muss ich sagen, aber das mit dem Pilates, das ist halt s schon seit Monaten in meinem Kopf, und ich habe ich habe auch Pilates gemacht, aber Boden-Pilates, und ich möchte unbedingt dieses Reformer-Pilates machen. Das Boden-Pilates kostet wirklich 'n Appel und 'n Ei, aber ich möchte unbedingt dieses Reformer-Pilates machen, weil diese ich habe mal auf unserer Hochzeitsreise, da waren äh, da war tatsächlich im Studio dort äh, d da hatten die Pilates-Geräte. Mir war das nicht klar, dass es Pilates ist, und das hat richtig Spaß gemacht und jetzt, äh, irgendwie über TikTok bin ich, äh, wieder drauf gestoßen über Sporttalk
Hm, praktisch. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
dass das Reformer-Pilates war, und das hat mir Spaß gemacht. Natürlich war jetzt die Hochzeitsreise, ja, keine 3 Monate lang, deswegen war das jetzt nur 2 Wochen. Und ich möchte das machen, aber ich habe halt immer noch das Problem, dass ich oft einfach aufhöre, und das muss ja aufhören. Und genau genau diese Extreme auch, was du gesagt hast, ne, bei mir muss das du direkt funzen und das ist, glaube ich, definitiv der falsche ein Ansatz, denn manchmal funzt es nicht und dann bin ich demotiviert, aber das ist ja das ist ja nicht zielführend.
Mhm. Mhm. Mhm. Ne, absolut nicht, ne, das kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, was ich dir empfehlen würde an der Stelle ist, dadurch, dass du ja so 'n superflexiblen Arbeitstag hast, kannst du dir das wunderbar in deine Routine einbauen. Was ich dir auch empfehlen würde: „Fange nicht direkt mit 7 Tage die Woche an, auch nicht mit 5 Tagen die Woche, fange mal mit 2 Tagen in der Woche an.” Auch wenn das, sage ich mal, dich da vielleicht 'n bisschen ungeduldig werden lässt und du denk „Ah, ich habe doch aber die Zeit, ich kann doch 5 Tage machen“, aber, äh, übe dich in deiner Geduld, ja, wenn du kannst. Das heißt, fange mal mit 2, maximal, wirklich maximal 3 Tagen in der Woche, fange damit an. Und zwar, dass du zum Beispiel sagst, du gehst jetzt jeden Montag, Mittwoch und Freitag, wenn du die Möglichkeit hast, grade jetzt mit dem Pilates, ne, was du machen möchtest, je nachdem, ob die Trainerin da die Zeit hat, ob die diese Stunden da anbietet. Ähm, gehe Montag, mittwochs und freitags oder was weiß ich, von mir aus dienstags, donnerstags und samstags, ne, je nachdem, wie die Dame die Zeit hat, und mache dir feste Termine aus, dass du sagst: „An jedem dieser festen Tage immer um”, weiß ich nicht „19:00, 11:00”, oder, ne, wann auch immer „gehst du zum Pilates.” Und dann machst du das aber auch so, dass du dich schon da drauf vorbereitest, die Nacht davor. Das heißt, du legst dir alle Sachen raus, ja, du legst dir deine Sportsachen raus, die du anziehen willst, du stellst dir die die Schuhe bereit und machst dir deine Trinkflasche bereit. Einfach, dass du schon in deinem Kopf die Nacht vorher dich mental wirklich darauf vorbereitest: „Und morgen ist Pilates”, selbst wenn Pilates erst am Abend ist den nächsten Tag, versuche, dir das vielleicht 'n Tag vorher schon so 'n bisschen vorzubereiten, einfach, dass du, wie gesagt, mit deinem Kopf dir das schon ausmachst: „Okay, ich habe jetzt was zu tun”, ne? Dann, ähm, versuche, dich an diese 3 Tage zu halten, und wenn dir zwischen den Tagen noch so 'n bisschen das kratzt und du sagst: „Ah, ich würde aber gerne irgendwas machen“, dann versuche, zum Beispiel, äh, joggen zu gehen oder mache irgend 'ne Übung von zu Hause, ne? Also, wenn du wirklich sagst, du hast halt so diese Geduld nicht, mache was Kleines dazwischen, aber, ähm, versuche auch nicht, dich zu überanstrengen vielleicht, weil auch eine Sache, die du mit beachten musst, jetzt mal von, sage ich mal, der Zeit abgesehen, von der Geduld abzusehen das sei mal alles dahingestellt, aber das kann auch gesundheitliche Folgen haben, ne, wenn du dich so überanstrengst und dann, sage ich mal, jetzt in Anführungsstrichen, Cold Turkey gehst und dann einfach wieder von, sage ich mal, 150 runter auf 0, ähm, und dann auch wieder andersrum von 0 komplett wieder auf 150, äh, das kann auch gesundheitliche Folgen eventuell haben. Das ist jetzt vielleicht was weiß ich, wenn du in deinen 20ern, 30 Jahren bist, ist das vielleicht noch nicht so wild, ne, vielleicht kann man das noch gut überstehen, aber vielleicht kann es auch irgendwann, ähm, dich echt mal, äh, gesundheitlich umhauen. Also sei da vielleicht 'n bisschen, ne, bedachter auch, was das betrifft.
Mhm, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Hm. Mhm. Ja, also, das mit dem Gesundheitsaspekt, das ist wichtig, weil tatsächlich werde ich 40. Äh, da dann funktioniere ich natürlich nicht mehr so wie wie in den 20ern, ne, wie das mit den 10 km Lauf, das kriege ich da dann heute nicht mehr so gebacken. Aber weißt du, mir mir ist grad noch so 'ne Idee gekommen, weil du mei sagtest: „Ich soll mir feste Termine machen”
Ja. Ja. Mhm.
vielleicht mache ich die Termine dann auch so, dass ich die wie 'n Geschäftstermin betrachte, und den kann ich ja schlecht absagen, ne, weil sonst ist das ja höchst unprofessionell. Vielleicht sollte ich das so betrachten wie meine Arbeit, weil da habe ich bin ich doch 'n bisschen w gefestigter. Ich betrachte dann einfach diese d mein mein mein Pilates als Arbeit und dann tauche ich dort professionell vorbereitet auf und ziehe das durch, und die Tage dazwischen nutze ich sozusagen wie als Nachbereitungsphase oder so was.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, genau, mache was Entspanntes, gehe in die Sauna oder mache Stretch-Übungen, irgendwie so was, aber das ist doch 'n toller Deal. Versuche, das wie so 'n Arbeitsmeeting zu sehen, aber, wie gesagt, fange klein an. Fange klein an und dann, ne, bilde es auf, dann fühlst du dich auch nicht so gestresst und dann ist es auch leichter, glaube ich, weiterzumachen und die Motivation beizubehalten.
Vielen Dank, das hat richtig gutgetan. Ich habe jetzt Klarheit gewonnen und ich mache das, ich probiere das einfach aus. Ich meine, mehr als Scheitern kann ich nicht.